آه طبعًا، يعني أنا م بُص أنا ما باستخدمهاش، أو ما كنتش عاملها على أساس إن دي حوافز، لأ أنا عاملها إن دي ده هو ده مُرتّبي. يعني أنا ما كنتش مفرّق مثلًا باقول أنا مرتبي كذا، وفي حوافز كذا، الحوافز دي حاجات إضافية مثلًا أو كده، فأنا لأ أنا د ده كلّه مُرتّبي. يعني أنا م حاسبه ده كلّه كده هو مرتب واحد. يعني مثلًا آآ نسبة كبيرة، فعشان كده أنا باعتمد كل بُص الدخل يعني مصاريفي بقى كلّها، والتزاماتي كلّها أنا باتعامل على أساس إن أنا دخلي كذا، رقم رقم ثابت، رقم كلّه بالحوافز. فعلى أساس أنا ب ما جاش في بالي إن هو يعني إيه، ال الحوافز دي ممكن تنزل مثلًا أو كده. وآه إحنا عارفين إن الشركة يعني مثلًا بتمُر ب ب ب يعني شويّة في عندها ال الإنتاج بتاعها قل شويّة، الأرباح قلّت شويّة. بس مهما كان إحنا مهما كان إحنا
صح طبعًا، معاك حق، آه. آه، آه. من حقك طبعًا آه. س بس واضح إن الحوافز دي نسبة كبيرة من راتبك، يعني عشان أنت بتقول راتبك كلّه يعني أنت معتمد عليها بشكل كبير فعلًا يعني من حقك إن أنت تحس إن هي كده عملت لك drop كبير في حياتك، لإن هي جزء كبير صح؟
آآ بالضبط. أنا زي ما قُلت لِك، أنا أنا الجزء بتاعي الثابت في المرتب 60%، الحوافز كانت 40% من المرتب. فلأ جزء كبير، جزء كبير جدًا من المرتب. فالموضوع كبير إن أنا أ أنا فعلًا أنا يعني م مش شايفها، أو ما كنتش حاسبها إنّها دي حافز كده مثلًا فدي حاجة كويّسة هتيجي. وكانت بتيجي كل شهر، يعني أنا بقي لي آآ 5 سنين شغّال في الشركة، ولا مرّة حصل الكلام ده، ولا مرّة يعني عارفة ممكن يوم ما
ياه! آه كتير. آه. واضح إن أنت حزين، وزعلان فعلًا من الموضوع دوّة بس آمم.
آه. يوم أنتِ عارفة يوم ما كان بيحصل مثلًا مشكلة والّا حاجة في الشركة، كان بينزّلوا مثلًا 5%، آآ تلاتة في المِيَّة، 2%، اللي هو كلام كلام فارغ، يعني حاجات بسيطة كده. لكن يشيل الحوافز كلّها أنا أنا بصراحة ين بُصّي مش عارف اعمل إيه بصراحة مع الغلا اللي إحنا فيه دلوقتي، والدنيا وال م الموضوع صعب جدًا عليّا يعني.
آه. صدمة. آمم. لأ بصراحة معاك حق. إمم. طب قُل لي هو أكتر حاجة أنت المفترض تغطّيها، وحسّيت إن هي مأثّرة عليك كده. يعني إيجار مثلًا، والّا فواتير كهربا ومَيّة، والّا أنت عليك مثلًا التزامات قروض، أو ديون، والّا أكل وشُرب، والّا مثلًا آآ ف حضانات، ومدارس، والكلام دوّة يعني أكتر حاجة حسّيت إن هي مأثّرة عليك فيها، والحوافز كانت بتكفّلها لك، أو بتدفعها لك إيه؟